Ê, mình, ừm, mình cảm giác là mình cảm thấy là thú vị ấy. Như ừ, giống như cái cảm giác mà, à, trước giờ nhà mình không có trồng một cái cây ăn quả nào nhưng mà nhà mình tự nhiên có một cái loại cây ăn quả nào đấy mà nó có thì mình cảm thấy nó rất là vui, sảng khoái ở trong lòng. Mình cái cảm giác của mình lúc đấy là nó như thế. Ờ, khi mà địa phương của mình có một cái cảnh đẹp gì đó thì
Ừm. À há. À.
trước đây thì mình nghĩ hay nghĩ là, ờ, nếu mà mình dẫn bạn về thì, ờ, mình dẫn bạn mình đi đâu nhỉ? Đi chơi ở đâu cho nó vui, có kỷ niệm. Ấy. Ờ, xong rồi ừm, ừm, ừm, ừm. <laughs>
Ừm. Đó, không biết chỗ nào, đó. Bây giờ có một cái chỗ cũng mừng, mà dược miễn phí nữa, phải hông nè? Với lại, ờ, với lại cái niềm vui hông chỉ nó miễn phí mà nó được thiên nhiên, nó được tự nhiên, không có con người nhân tạo can thiệp, đúng hông nè? Đó thì bạn mong ước là chỉ chỉ tìm được một cái điểm như vậy thì bạn cũng mong là nó được, ưm, trường tồn nó được gìn giữ, đúng hông? Ai mà lên khắc cái này khắc cái kia, quăng rác này kia chắc là bực mình lắm nè. Ừm hứm.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Đương nhiên rồi. <laughs> Ừm, ừm, ừm. Dỗi nha, tức giận lắm đấy. <laughs>
Ừm, vậy chứ bạn lên mà có bạn còn bao giờ thấy rác chưa? Lên mấy lần rồi có rác rưới gì chưa?
Ờ, thực ra là mình chưa thấy nha, ờm, chỗ mình lần hoang sơ mà với cả mọi người cũng ý thức lắm, cho nên là không thấy rác gì cả.
Hay đó! Ừm. Đó, vậy mới đẹp, vậy mới hay. Chứ còn mỗi người lên quăng cây tăm, mỗi người lên quăng một cọng tóc là thôi đó, vài bữa nó thành một cái nơi mà, gọi là, hoang sơ nhưng mà đầy rác đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chi đẹp bất ngờ ở địa phương mà bạn mới khám phá rất là thú vị nè.
Ừm. Ừm. <laughs> Đấy. Ờ, mình đồng ý, ừm. Ừm, ừm, ừm. Mình, à, cảm ơn vì, à, bạn đã dành thời gian ra để nghe mình chia sẻ về cái cảnh đẹp ở địa phương mình nhá. Rất vui được nói chuyện với bạn ngày hôm nay. Tạm biệt bạn.
Mình cũng rất hân hạnh nha. Bái bai.
Bái bai.

Ờ, thì cũng có, ý là cũng có chim rồi có, ơ, ờ, sâu ao hồ, sông suối. Khi mà mình, ờ, ngồi ở trên mình nhìn xuống và ở ở quê mình ấy thì hay có rủ nhau, à, bạn bè ngồi uống rượu, à, ngồi, ờ, nhậu với nhau ở trên đấy. À, ừm. <chuckles>
Hay ta! Ồ, nhưng mà bây giờ mình lên tới ngọn luôn đó, là ở trên đó là chỉ có cái đồ cái cái đồi cây này kia thôi, chứ còn không không thể mà mà, kêu bằng là, đi sâu xa vô đâu hết, chỉ có đồi cây thôi, phải hông nè? Có cái gì nguy hiểm hông? Tức là có thú dữ gì kia, này kia hông?
Ừm, ừm, ừm. À, không, thực ra là cái chỗ đấy thì nó không có không có, ơ chỗ của mình ấy thì không có nhiều, ờ, động vật lắm đâu, ấy, thì động vật rừng lắm. Ừm, thì chỉ có
Ừm, vậy cũng được. Ừm, rồi, bây giờ lên tới ngọn đồi mà ngồi, a, ăn uống, ừ, vui vẻ vậy đó, đập vô mắt bạn cái đầu tiên mà đập vô mắt bạn mà ấn tượng nhất là cái gì từ cái phong cảnh đó?
<laughs> Ừm. Ừm. Cái mình thấy là, ừm, à, mình nhìn được bao quát, ờ, khu mình sống. Ấy, khi mà lần đầu mình lên mình lên cùng với bạn thì mình cũng, kiểu hai đứa cũng rằng là "Ê, mày ơi chỗ đấy là nhà tao kìa!" Đấy, thế, ơ, xong rồi bảo là "Ừ, sao nhìn trên này trông nó nhỏ thế, trông nó, kiểu, như đồ chơi ấy." Đấy.
Ừm. Ừm, thu mọi thứ vô tầm mắt, a, hay!
Ờ, chuẩn, chuẩn, chuẩn. <chuckles>
Có ai cầm cái ống dòm lên hông nè? Có cái ống dòm nữa là đã đó.